Né, a pra saber qual que te funciona melhor ou por exemplo, ao invés hum, por que você não faz a o lanche e a janta? A aliás a janta e o lanche? Inverte. O lanche e a janta.
Aham. Aham. Ah, boa, boa.
De alguma maneira
Jantar um pouquinho mais tarde então, né.
É, muito pouquinho, não precisa ser muito. É só pra dizer, assim, para o seu cérebro: "Olha, eu tô encerrando realmente, tá? Eu tô seguindo a rotina de encerrar".
Hum. tá. Tá, como se fosse ali, um sinal, né, de que a parte produtiva, digamos assim, do dia acabou, né.
Entendeu? "Estamos fechando a fábrica hoje, galera. É isso! <laughs> Hoje, só amanhã." Por quê? Quando você acorda
<laughs> Só amanhã, agora. <laughs>
mesmo que de leve, às 7h, até às 9h, essas 2 horinhas, você não dorme profundamente.
Exato, exato.
Você tá naquele modo ali só é é como se você não desligou o computador, você só deixa ele hibernando suavemente. Qualquer toque, ele volta e acende, entendeu. <laughs>
Hum. <laughs> Ele volta. <laughs> Aham, exa eu me sinto exatamente assim. <laughs>
Então, assim Poi é exa mas é exatamente isso. Então, assim, em algum momento você precisa avisar pra a ma para o para o cérebro, assim: "Ó, estamos já botando aqui a máquina pra hibernar de vez e desligar"
Desligar.
"e agora é a hora." Porque, eh, não é fácil fazer encaixar, tá, eh, vou ser bem sincera, não é fácil encaixar essa essa rotina, essas 2 rotinas diferentes, mas a o tema da da da da do sono ser muito curto com interrupção, a longo prazo, isso pode te trazer um problema, um desconforto, acumular um monte de problemas. Então, assim
Uhum. É ruim.